चलिए, अच्छी बात है कि आप अब सीख गए हैं, चीज़ों के बारे में और जो है, अच्छे से चीज़ों के बारे में अब सीख गए हैं और कुछ काफ़ी अच्छे से आप प्रयास भी करते थे। तो ये तो चलन जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है जान के भी। तो ये सारी चीज़ें ना काफ़ी एक ऐसी लग रही है कि मूवीज़ टाइप की तो आपके साथ तो देखिए मूवी जैसे किरदार भी काफ़ी ज़्यादा हो जा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि आपके ऊपर जो है, कोई फ़िल्म भी बननी चाहिए इन सब चीज़ों के ऊपर या बस ऐसे नॉर्मल लाइफ ही जीना चाहते हैं आप अभी?
जी, नहीं अगर फ़िल्म बन गयी तो मेरे घरवाले तो विलेन हो जाएँगे और देखिए मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि वो विलेन बने। हाँ, लेकिन ये तो है, लेकिन अब मैंने सीख लिया है और मैंने देखिए अपने करियर की भी मैं बात करूँ या पढ़ाई-लिखाई की भी बात करूँ तो उसमें भी जब भी मैंने अपने दिल की सोची ना अरे, ये तो मैं कर लूँगी, तो वो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो देखिए अब तो मैंने सोचा है कि मैं दिमाग का ही सहारा लूँगी। देखिए, कभी-कभी वो को सवाल भी हल कर रही होती थी ना मानिए 1 सवाल में 4 ऑप्शन होते हैं, तो 2 तो हमें पता रहता है ये नहीं होंगे। लेकिन वो जो 2 में हम तुक्का मारते हैं कि भाई दिमाग ये कह रहा है, दिल ये कह रहा है, तो कभी-कभी मैं ना दिल सुन के मार देती थी कि अच्छा लग रहा है तो देखिए, वहाँ पे मेरी गलती हो जाती थी कभी-कभी, तो वो सही रहता था लेकिन वहाँ गलत हो जब दुःख नहीं होता था लेकिन जब दिमाग कांसेप्ट लगा के मैं मारती थी और उसके बाद गलत होता था तो बहुत दिन दुःख होता था कि भई मेरे कांसेप्ट इतने ख़राब हैं, वो ये सारे दुःख तो लगे रहते हैं।
<chuckles> ओह! उम, जी। अ, जी टोकन। हाँ, ये तो नहीं होगी। हाँ। उम, जी। ओह, काफ़ी गंभीर सा लगता है। <chuckles> ये, ये तो जी, ये तो काफ़ी गंभीर समस्या हाँ, ये तो काफ़ी गंभीर समस्या है। चलिए आपसे ना जुड़ के काफ़ी अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं दोबारा ज़रूर जुड़े, तो जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।